อืม อากาศค่อนข้างดีครับ เมื่อคืนฝนตกทั้งคืน
เออ อือ ๆ ค่ะ อืม ของหนูก็เมื่อคืนมีตกนิดหน่อยค่ะ ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มร้อนแล้วพี่ แต่ว่าหนูก็รู้สึกดี เพราะว่ามันเป็นร้อนแรกของอาทิตย์เนี้ยค่ะ <chuckles> ใช่ค่ะ อา สำหรับวันนี้ก็ อยากจะมาชวนพี่ ก เอ่อ พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับ ความสำคัญของครอบครัวคืออะไรนะคะ? ก็คือพี่คิดว่า ครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญกับพี่มากน้อยแค่ไหนไหมคะ? เออ
ความสำคัญของครอบครัวคืออะไรครับ? เพราะว่าครอบครัวอะครับผม คือรากฐานของชีวิตครับผม อันนี้ ครับ ครับ เป็นจุดเริ่มต้นของ ความเป็นตัวเรานะครับ เป็นที่ที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย อา ยอมรับได้ นะครับผม และอันเนี้ย และให้โอกาสโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขครับ เช่น เราเกิดปัญหาอะไร เราอยากทำอะไรครับ เรา เบื้องต้นเราอยากกลับบ้านก่อนเลย
ค่ะ อือ ๆ ๆ ๆ ค่ะ เออ ๆ อือ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ใช่ ๆ ๆ ๆ อา ๆ เออ ๆ ๆ ๆ อืม ๆ ๆ ค่ะ ใช่ คิดถึงแม่ คิดถึงพ่อ
ถูกต้องไหมครับ? เพราะว่าบ้านมันคือ เซฟโซน ที่สุดแล้วนะครับผม และเป็นที่แรกที่รู้จักคำว่ารักและให้อภัย
ค่ะ เออ ค่ะ เออ เออ ๆ ใช่ ๆ ๆ
อา เพราะว่าคนเราก็ต้องอยู่กับครอบครัวมาก่อน ก่อนที่จะออกไป ส อยู่ สู่สังคมภายนอกนะครับผม การสนับสนุนในวันที่เราอ่อนแอ หรือยังไม่มั่นใจ นะครับ ห้องเรียนที่แรกก็คือว่า ก็ที่ไหนครับ? ก็คือที่บ้าน คือครอบครัวนะครับ
ใช่ อืม ๆ ๆ ค่ะ เออ ๆ ค่ะ ค่ะ เออ ๆ ๆ ค่ะ ใช่ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ อืม
ครับ และเป็นที่สอนให้เรารู้จักการแบ่งปัน ความอดทน และความเข้าใจ ครับ ทำให้เรารู้ว่า
อืม อืม ค่ะ ๆ อา